¿Quién fue esa persona que llegó en un momento crucial? y sin intentarlo Redirigirlo completamente, eh, más que nada redirigió tu vida, o el rumbo de lo que estás haciendo, cuéntame de una amistad que cambió tu vida.
Bueno, mira, este, eh, es para mí un tema muy interesante, eh, porque sí hubo una persona que le dio un nuevo destino a mi vida, pero, te voy a poner un poquito en contexto de cómo es que la conocí para que para que se pueda entender mejor. Este, mira, eh cuando yo estaba en la primaria tenía un desempeño, digamos que bueno, en la escuela tenía calificaciones, este, acá se calificaba hasta el 10, de nueves y dieces, iba bien en la escuela. Sin embargo, llegó un un alumno, eh, de otro estado, eh, cuando ya estaba en el último grado de primaria y, este, él entró en el salón. Y entonces yo tuve un conflicto con él, porque él, este, eh, ofendió a mi hermana y nos agarramos a golpes. Y entonces, este, resultó que él era sobrino de mi maestro mi maestro hizo perdediza mi mi boleta de calificaciones y cuando me la regresó me la regresó con puras eh, materias reprobadas y seises y y fue como que la manera como que él, se se pues, se desquitó de lo que había pasado entre su sobrino y yo, ¿no?, es es, digamos que el el primer paso.
Sí. Oh. Complicado, eh, esa amistad que nació contra todo pronóstico en circunstancias, por lo que me cuentas, difíciles.
Sí.
O cuando menos lo esperabas. ¿Qué los unió a pesar de las diferencias o del contexto que me estás dando?
Sí. Bueno, este este, eh, joven no fue mi amigo, más bien, eh, a consecuencia de eso, yo, eh eh, no pude entrar en la escuela que yo quería y tuve que estar en el turno de la tarde en otra escuela, porque tenía muy bajas calificaciones. Y entonces, mm, ahí, en ese punto, de hecho, paradójicamente, me volvió a tocar con este este joven que se había peleado conmigo y nos tocó en el mismo salón, este, pero como él vivía en una zona distinta donde yo vivía, ya hicimos las paces y me dijo: "Oye, vamos a trabajar, hacer nuestros trabajos en equipo en mi casa, ¿qué te parece? Yo te invito a mi casa para que vayamos". Y como era otra zona, las personas de esa zona nos reunimos en su casa y ahí es donde yo hice amistad con el que a la postre terminó siendo mi mejor amigo. Entonces, él fue el medio para que yo llegara al salón con él y después, para que me uniera con él en en la colonia donde ellos vivían.
Okey, ¿recuerdas el momento exacto en que te diste cuenta de que esa amistad no era como las demás?, que era alguien que realmente te veía y te entendía en un nivel mucho más profundo.
Ujú. Ujú. Em. Bueno, este lo que
¿Cómo te ayudó un amigo, o ese amigo?
Sí, este, eh Cuando seguimos nosotros relacionándonos, finalmente terminé, eh, conviviendo más con con este, el que terminó siendo mi mejor amigo, y en aquel tiempo era muy común que en las fiestas, eh eh, había oportunidad de que los jóvenes fueran, terminaban más noche. Y para ya no regresar a mi casa, él me ofreció, eh, quedarme en su casa. Y ahí fue el momento donde yo, este, eh, conocí a su familia, conocí a sus papás, a sus hermanos, eh, llegamos ahí a dormir, desayunábamos juntos, etcétera. Y en la mañana yo yo partía. Fue como que el momento donde yo me integré un poquito en su familia, y después, ya con el tiempo, él también hizo lo mismo en mi casa, y ahí fue donde nació una amistad que ya fue más duradera a lo largo del tiempo.
Esa amistad te abrió los ojos o o a una nueva perspectiva del mundo, a un nuevo pasatiempo o a una nueva forma de pensar que ahora es parte más que nada, parte central de de quién eres, cuéntame si ese amigo con el que compartiste <chuckles> en algún momento un fracaso o un error monumental, ¿cómo fortaleció esa experiencia compartida y que vinculó entre ustedes y aprendieron juntos?
Ujú. Ujú. Bueno, sí, este, hubo un un sin número de experiencias que podrían ser significativas para para ambos y que marcaron mi vida de alguna manera, pero creo que lo más sobresaliente es que a a través de él él me invitó a participar en un grupo, este, de jóvenes y en ese grupo de jóvenes conocí a la que sería mi esposa, entonces, finalmente, a través de él, eh, conocí a la mujer que que sería la madre de mis hijos y que sería mi esposa finalmente, entonces, ahí mi vida cambió totalmente, este, si no hubiera sido por ese por esa afortunada coincidencia o o esa pelea afortunada, este, no hubiera conocido a mi amigo y si no hubiera e estado cerca de mi amigo, pues, no habría terminado conociendo a mi esposa y teniendo a mis hijos, ¿no?
Ese amigo se convirtió en un en una especie de ancla o de brújula en tu vida, al que siempre acudes cuando te sientes perdido, porque confías tanto en su criterio, porque ya lo conoces, porque ya sabes cómo es. Háblame de esa persona. Sí tuvieron en algún punto un pacto o un secreto profundo, que compartes con ese amigo nada más, y que forjó un lazo de confianza inquebrantable entre ustedes.
Sí, sí, de hecho, muchas situaciones, este, difíciles a las que nos afrontó la vida. Finalmente, este, mm, pasado algunos años, yo, eh eh, enviudé, mi esposa falleció. Y y un pilar fundamental fue la compañía de de de mi amigo, ¿no? Él me me apoyó y me hizo este, eh, digamos que, poder afrontar esa situación de una manera más, más ecuánime y, pues, tuve el el soporte para poder, eh, salir adelante con mis hijos, y este, con la red de amigos, incluido él, que había forjado gracias a a las experiencias que habíamos vivido juntos. Entonces sí, él fue, digamos que una una pieza clave en los momentos difíciles de mi vida, y me ayudó a a poder este, entender muchas realidades que para mí eran eran difíciles.
Ese amigo, ¿te ha confrontado alguna vez con una verdad de esas incómodas, pero necesarias? A pesar del riesgo de lastimarte, o de que te sientas como herido y no perder su amistad. ¿Cómo reaccionaste en ese momento y cómo lo valoras ahora?
Em, sí, definitivamente, yo creo que una parte indispensable de una verdadera amistad es la la honestidad, ¿no? Y a veces, como dicen, una honestidad brutal, este, eh, creo que ambos hemos tenido ese ese, mm, esa libertad de poder expresar y poder, este, mm, decir u uno al otro lo que lo que puede estar, eh, pasando, o haciendo mal el otro. Y entonces, este, eh, hemos aprendido también a tomarlo con con naturalidad y con, eh, mm, sabiendo que es al un comentario bien intencionado. Entonces, este, sí, eh, me ha dado como como decimos en México, mi mis jalones de orejas, este, y y s son cosas que yo al final agradezco porque digo, es bueno tener a alguien que te haga entrar en en conciencia de que hay cosas que tú no observabas, pero que pueden, este, perjudicarte, eh, en un sentido o en otro.
Mm. ¿Ese amigo sobrevivió a una distancia o un largo período sin contacto? ¿Qué es lo que mantuvo viva esa conexión a través del tiempo si en algún punto tuvieron una discusión, se enojaron y se distanciaron? ¿Lo hicieron?
Eh, sí, eh, después de algún tiempo, él tuvo que emigrar a otra ciudad y él, este, mm, eh, creció allá, eh, con su familia, pero, eh, es algo que también es, eh, digamos que un un indicativo de una amistad, eh, profunda. Eh, no importa cuánto tiempo podamos estar, eh, por cuestión de las tareas de nuestra vida y nuestros nuestros obligaciones, cuánto tiempo podamos estar separados, cuando nos volvemos a ver, este, es como si hubiéramos dejado de platicar el día de ayer, ¿no?, y nos hubiéramos despedido ayer. Entonces, creo que es la prueba de fuego de una amistad que perdura a lo largo del tiempo y de la distancia, y y permanece intacta, ¿no?
Y ese amigo, consideras como un tipo de alma gemeli gemela, ¿no? Desde el punto platónico. ¿Con quién s más que nada? ¿Con quién sientes una conexión instantánea y natural, como si se hubiera se como si se hubieran conocido de toda la vida?
Ujú. Sí sí hay ese ese esa intuición, que te te abre a a compartir lo que lo que tú eres y a y a tomar lo que aquella persona es, este, hay esa conexión, digamos, eh, no sé, si si llamarla espiritual, o en las vibras o o de algún tipo, pero, mm, no sucede con cualquier otra persona, eh, tengo tengo muchos amigos, pero, digamos que, eh, dentro del grado de amistad que podemos tener, eh, ninguno se se iguala a lo que a lo que siento con esa persona. Fue, em, quizá por el momento de vida, que donde yo lo conocí, las experiencias que tuvimos juntos, pero, mm, convivía con muchas otras personas y no no sentía el mismo el mismo, este, la misma confianza, el mismo agrado de estar con con otras personas.
¿Has perdido alguna amistad que fue transformadora para ti? ¿Qué aprendiste sobre el cariño, el perdón y la naturaleza de las relaciones después de que esa persona ya se fue, ya no la tienes más contacto? ¿Te ha pasado?
Sí, sí me ha pasado, este, pues, creo que en esos casos lo que hay que hacer es, eh, pues, tomar lo lo constructivo, lo bueno de esa amistad y, este, pues, dejar ir a aquellas cosas que que duelen o que o que lastiman, eh, y eso es otra cosa que una verdadera amistad se se entiende y se vive, eh, tenemos que entender que el otro es humano como lo es uno y que eh, hay que concederle también el derecho a a no ser perfecto, a estar enojado, a estar triste, a estar frustrado, a a querer estar lejos, etcétera, entonces, em, todo el rango de las emociones y de las pasiones y de las vivencias humanas, este, están presentes en cada uno de nosotros y hay que concederle ese ese derecho a alguien cuando es tu verdadero amigo, ¿no? Y a lo mejor, esa es la diferencia, no no te lo tomas personal, sino que sabes que son procesos que la persona está viviendo.
Y bien, ¿qué amistad te ha enseñado la lección más valiosa sobre la lealtad? Mostrándote con acciones lo que realmente significa estar presente en las buenas y en las malas.
Ujú. Pues, sí, como te decía, este, este amigo es, eh, alguien que fue indispensable para que yo pudiera, h, salir adelante cuando enviudé. Él, eh, me me tendió su mano y y me abrió su casa como siempre, estuvo al pendiente de de mí, de mis hijos, y y siempre, pues, abierto a a poder apoyar en cualquier sentido. Entonces, este, así como compartimos la fiesta y compartimos la los momentos felices, él, eh, se hizo igual o más presente cuando yo pasé por un trance, eh, difícil. De la misma manera, él él tuvo un accidente muy aparatoso y bueno, mi mi, este, primera reacción fue estar cerca de él desde que llegó al hospital y hasta que él sanó. Entonces, como que esos momentos de de <smacks lips> de, mm, desgracia o de tristeza en la vida, también han sido factores unitivos para nuestra amistad.
¿Y qué le dirías a ese amigo por haber cambiado tu vida? ¿Quién sería y qué le dirías en este preciso momento sobre el impacto que tuvo en tu camino?
Pues yo le diría que agradezco mucho su presencia en mi vida, que es increíble este, que, pues nos haya dado la oportunidad de de coincidir el e el universo, la vida o Dios en este es pequeño espacio temporal, pero que, este, pues, ah ah, es algo que a lo que que yo agradezco y que yo valoro y que este, ha sido muy significativo para mí.
¿Tuviste que dejar algo atrás? Miedos, prejuicios, planes, para poder vivir ese camino, ¿valió la pena?
Sí, yo creo que se dio de una manera muy natural y y sí, vaya que valió la pena, este, que si me dieran a elegir, eh, volvería a elegir la misma persona y las mismas circunstancias, sin dudarlo. Fue algo que, que me transformó y que me ayudó para bien de muchas maneras.
Muy buena charla, agradezco tu tiempo, sobre todo conocer este esta perspectiva tuya sobre la amistad.
Ujú. Te agradezco mucho por la oportunidad de de poder compartirlo y esperemos que sea que sea útil para alguien.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.